تمام. طيب، أنتِ أنتِ في حاجة من زمان كانت بتخليكِ، آآ، سعيدة ما زالت لغاية دلوقتي لما بتحصل بتخليكِ سعيدة؟
حاجة من زمان وأنا صغيرة، ودلوقتي آه، في حاجة بس ما تضحكش عليّا يعني. <laughs> حاجة <laughs> حاجة ع حاجة عبيطة جدًا، بس آآ، كن زمان في نوع chocolate كده، كان لمَّا بابا يجيبها لي، كنت باحس إن أنا خلاص ملَكت العالَم. يعني، واللي هو كمان <tsk> إحنا اتربِّينا إن إحنا نعزِم على الناس، لأ، دي ما حدِّش ياخُد منها يعن <laughs> يعني
تمام. أ نعم. أه، لأ، أنتِ هتضحكي عليّا أنا أكتر. <laughs> آآ. أيوه. آه. تمام. <laughs> أنا بالنسبة لي، آآ، لغاية دلوقتي حاجة شبهها، هي أكلة برضو، بس هي المانجا، والمانجا الحلوة.
آه. <chuckles> آه، أوكي، أوكي. <laughs>
لغاية دلوقتي المانجا دي، آآ، لأني أنا في مكان ما فيهوش مانجا زي بتاعة بلدي.
ما فيهوش. آه أوكي، أوكي.
فلمّا بانزل، أنا ممكن أجيب 20 كيلو مانجا وأقعد آكلهم لوحدي، ما حدش يقرب لي. <giggles> طيب.
آه. أيوه، بالضبط، ما حدش يقرب. <laughs> دي ملكية خاصة، آه.
آآ، على العموم، آآ، أنا مبسوط جدًا إن أنا اتكلمت مع حضرتِك. كانت فرصة سعيدة جدًا.
ميرسي، وأنا كمان، ميرسي خالص.
وإن شاء الله، أكيد هنتقابل في مواضيع تانية، أكيد. <chuckles>
أكيد، إن شاء الله يعني، ودايمًا تبقى يعني يكون هناك ابتسامة دايمًا كده، دي بتفرق م علينا وعلى كل الناس حوالينا يعني. ده حقيقي.
آه، دي أهم حاجة، أيوه. أنا الموضوع دوّة عمري ما فكرت فيه، آآ، إن أنا هاتكلم فيه، لأن أنا بادّي مواضيع للطلبة بتوعي، فده كان موضوع جديد. على العموم أنا متشكر جدًا. مع السلامة.
أوكي، أوكي. ميرسي خالص، ميرس